そうそう、だから無料体験だと思って、そういうマーケティングの、あの、講座みたいのに申し込んだら、なんかあの、「あ、すぐ私たちに任せていただければ、あの、ええと、年商うん億になりますよ。つきましてはこちらの1,000,000円の講座を買っていただいて」みたいな、のに危うく引っかかりそうになって、「う、やっべ」と思って逃げて。<laughs>
うん。 うん。 <chuckles> ああ、はい。 うん、なるほどなるほど。まあね、そういう商売の方たちも居ますからね。うんうん。
はい。 はい。だからちょっと多分、あ安易に解決しようと思って、なんか成功例に頼りたくなるとか、そういう気分なんだろうなとは、そこまでは自己分析は出来たんですけども、じゃあ、こっから先どうするのかっていうのが、まだ具体的なビジョンがさっぱり浮かばなくて、すごく、ま、ま、漠然とした不安って感じですかね。このまま、あの、放置し続けるのっていうような、あの、おみお店的にはあのネットショップなので、えっと、ま、色々違うところもありますけど、そこの私が出したところは、あの、フリープランで出せば、あの、えっと維持費はかからないんですよ、全く0円。
うん。 はい。うんうん。 うん。 ああ、はい。 うん。はい。 うん。 はい。 あ、全く0円なんですね。うんうん。
そうなんです。ただし、売れた時に、えっと、その、売り上げにパーセンテージがかかって、こう手数料が引かれるっていう感じですね。
ああ、はい。 うん。 あ、なるほど。そういうシステムなんですね。うんうん。あ、そしたら、なんというかね、こう売り上げをどうしても伸ばさなくちゃ維持費の分、赤字が続いてしまうとかいうことではないと、そういう。まうんうん。
うん。そうなんです。 そうなんですよ。だから多分これが逆にね、あの作用しちゃって、ま、ちょっと現状維持で、もういっか、思い付くいいアイデアが思い付くまで、みたいな感じになっちゃって、ま、だから3ヶ月ぐらいちょっと更新してなくて申し訳無いあの、一応ちょっとあのインスタとかもやってて、フォロワーさんが付いてるので
うん。 <laughs> なるほど、うん。 うんうんうん。 うんうん。 うん。 はい。
うん、申し訳無いなと思うんですけど、どうしてもなんか や、どどうやって解決したらいいのかさっぱり分かんなくて、これって何ですかね、どうやって、こう、まず分析とか、こう計画とかを作るべきなんですかね？
うん。 ああ。